Ah! Oui, oui, oui. Ouais, bah, quand, heu, je cours, ça me fait, heu, suer aussi, mais, heu. <sucks teeth> Mais
Mmh mh. C'est pas mal. Mmh mh. Ouais c'est ça. Et ça te permet en fait de de enfin de tout lâcher en fait, de te dire: «Ah voilà» ce que tu te sente bien et tout. Mmh mh.
Oui. Oui oui, oui oui, oui oui, parce que et puis en plus, je le fais, heu, souvent, heu, en principe j'essaie de le faire, heu, 1re chose, heu, de la la journée quoi, j'y vais très tôt le matin.
Ouais? Ouais, c'est très bien, voilà c'est très bien, ce que tu fais. Et et Et est-ce que tu, heu, par exemple tous les jours, tu prends aussi quelque chose, heu, qui te permette de te détendre? Par exemple, je sais pas moi, un chocolat chaud ou, heu, une tisane?
Ouais. Je commence ma journée ave Heu, <scoffs> non, pas vraiment, heu. Dans le passé, heu, je buvais du café, mais bon le café ça a un un effet, heu heu, rétroactive aussi parce que, heu, parce que c'est, hem. Heu, ça peut nous relaxer sur le moment, mais après c'est, ce qu'on nous dit c'est un excitant, et ça t'empêche de dormir, heu, ça te dérègle un petit peu, donc c'est Mais bon, heu, je bois plus de café depuis que j'ai été opérée, heu, il y a quelques années. Et maintenant je bois du de la tisane, mais je pense j j'y pense jamais, je pense jamais à en boire. J'en ai chez moi, mais je pense jamais à m'en faire. Donc, heu, ouais ouais.
Mmh. C'est plus excitant. O OK. Ouais. Ouais. Mmh. C'est ça. Ouais, je vois. D'accord. Ouais. D'accord, OK. Ah c'est intéressant! Bah après peut-être que tu en as pas besoin, hein, parce que, mmh, c'est quand on se sent, tu vois, quand enfin c'est surtout la nécessité de d'en prendre, tu vois? Et pour te re faire sentir bien, mais si toi tu en as pas besoin, c'est que tu as c'est pas ton truc, enfin ça, c'est que tu en as pas besoin quoi.
Ouais. Mmh. Oui oui oui oui. Ah, bah, oui oui, de toute façon, heu, il y a, heu, il y a il y a pas la nicotine quoi dedans, heu, nicotine, je veux dire, il y a pas la tu as la la caféine. Donc, heu, c'est pour ça que j'en ai pas besoin parce qu'avec le café, j'ai bu beaucoup, hein, j'en buvais, heu, 5-6-7 dans la journée. Heu, c'était ah, bah, oui, c'était, heu, c'ét
Mmh! Heu, la caféine! <laughs> D'accord. Ah oui, c'est beaucoup hein, c'est beaucoup. En plus c'est un c'est un gros diurétique, donc ça veut dire que tu bois un petit peu et tu dois aller, heu, aux toilettes rapidement.

Quel s quel est le signe, heu, bah, heu, d de toute façon, il y a des gens qu'ont du mal, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix aussi, hein, heu, si, heu, si on est au travail, on a un travail, heu, de bureau de 09:00 à 17:00, t le temps de travail, on peut pas prendre, heu, trop de pauses, on doit, heu, travailler. Si on travaille pas, le le responsable, il v il va vous réprimander hein, heu heu, mais, heu, pour les personnes qui qui savent pas se relaxer, bah, heu, il faut, heu, il faut qu'ils apprennent, heu, qu'ils apprennent à se relaxer. Moi je saurais pas quoi, heu, leur dire parce que c'est si je leur dis ça, ils vont pas m'écouter de toute façon, heu, mais que leur leur leur montrer peut-être ce que le stress, les sensibiliser sur, heu heu, sur, heu, s les, hem, heu, sur quoi aboutit, heu, le stress chez certaines sper personnes et leur montrer, heu heu, ces personnes, heu, dans l'état où elles sont, heu, elles se trouvent, heu, maintenant à cause, heu, du stress et peut-être que ça les les fera réfléchir un petit peu?
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Tout à fait, c'est ça. Mmh. Ouais, heu Peut-être, hein. Mmh mmh mh. Ouais, pourquoi pas. Mmh. Ouais, je vois. Mmh. D'accord. Ah, sans doute, hein. Hem, bah, moi je pense que, quand, heu, quand en fait il y a pas de signe, heu, assez distinct pour qu'on voit qu'il y a il y a un souci. Des fois il y a des personnes qui l qui le, hem, qui qui internalisent en fait leurs, heu, leurs soucis, donc on on le voit pas forcément. Mais, heu, des fois quand tu vas parler ouais c'est ça, mmh, c'est ça. Bah, en fait, justement, c'est quand on les sent, on va leur parler et c'est là, qu'ils commencent à à dire qu'ils vont pas bien et que peut-être que le travail leur stress et tout et heu, qu'ils savent pas quoi faire. Donc heu, après moi je vois pas forcément un thérapeute, heu, pour m'aider, mais, heu ouais c'est vrai que des fois je leur donne des petits conseils, heu, juste, heu, pour en fait, heu, s'arrêter, par exemple. S'arrêter le temps que, heu, ça va mieux mmh.
Ouais. Ah oui, oui, oui, pas tout à l'heure, bien, mais on les sentences, on les sent, heu, tendus peu quand même non? Quelquefois Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Mouais, ouais, ouais, ouais. Sinon le thérapeute, mais, heu, bon les thérapeutes, ça coûte cher, heu heu
Mmh mh. Ouais c'est vrai. Mais mais je pense qu'en ce moment, c'est qu'on a que c'est pris en charge ou remboursé, je sais plus ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais, heu, il faut avoir une certaine condition quoi, oui.
Ouais, tout à fait, c'est vrai. Mmh mmh mh.
Il y a des conditions, oui.